Äh, ja, okay. Ich habe auch 'n Kuscheltier <laughs> aus nostalgischen Gründen. Ähm.
Oh, ich habe auch ein iche hab ein Kuscheltier, äh, das hatte mein äh, mein Vater, als er nach Hamburg nachkam, ausm Greifautomaten am Dom, äh, äh, gezogen. Der hieß dann Eddie, das war so 'n Affe. Äh, das war, ich glaube, 93 oder 92. Das heißt, der ist jetzt auch schon, d f ja, über 30 Jahre alt auf jeden Fall. Äh, aber der hat auch schon sehr, sehr viel, äh, durchmachen müssen, insbesondere in meiner Kindheit. Der wurde tausendmal genäht, äh, und jetzt vergammelt er, glaube ich, irgendwo in 'nem Schrank.
Mhm. Wow. Wow, ähm, ja, aber dann, äh, ja, wenn wenn immer du umziehst, das ist dann eigentlich der perfekte Moment, um auszumisten. Bei mir auch. Also, wenn i jedes Mal, wo ich jetzt umziehe, was ja alle paar Wochen ist, miste ich 'n kleines bisschen aus. Immer 'n kleines bisschen. Ähm, weil es ist einfach
Ne? Mhm. Mhm. Peu à peu.
Was?
Peu à peu nennt man das dann.
Ah okay, habe ich noch nicht gehört. Ähm.
Das ist das ist Latein und und peu heißt einfach, äh, äh, äh, Schritt oder Stück. Und das heißt einfach nur Stück für Stück beziehungsweise halt Schritt für Schritt.
Super. Ah, okay, äh, und äh, und ja und dann, ich kann nicht mit diesen ganzen Sachen mehr reisen und ich möchte 'n paar Sachen hier lassen, aber das ist dann auch unhöflich, <laughs> zu viele Sachen hier lasse. Also, ich möchte noch mal
Mhm. Ja vor allem jetzt dein dein Nomadenleben beißt sich, glaube ich, auch 'n bisschen mit Besitztümern.
Ja. Ja, ähm, ich werde 1 Koffer werde ich hier lassen und der wird voller Dinge sein, auf die ich eigentlich verzichten kann.
Mhm.
Sodass, wenn ich nie wieder hierher komme, aus irgendeinem Grund, ist es egal.
Mhm, mhm.

Ja.
Ja, also, ne, wenn's schon anfängt zu riechen oder oder, äh, neues Leben zu entwickeln, dann, äh, äh, werfe ich das auch weg. Aber ich rede jetzt halt von Sachen also da sind zum Beispiel ich glaube, da ist 'ne Packung Apfelmus im Tetrapack, äh, äh, äh, Marmeladengläser angefangene, die, glaube ich, teil also, ich glaube, das das Älteste, was ich mal weggeworfen habe, war, glaube ich, äh, äh, 4 Jahre lang im ne, ne, 4- 4 Jahre im Kühlschrank und ich habe mal was weggeworfen, das war, glaube ich, 9 Jahre in in der Tiefkühltruhe, äh, also seit dem Ablaufdatum. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich da drin war, aber es war halt schon 9 Jahre lang abgelaufen.
10 Jahre. <chuckles> 4 Jahre. <chuckles> Was war das?
Äh, das im Tiefkühlfach war, glaube ich, 'ne Packung Erbsen, äh, also so ne, ganz einfach nur Erbsen tiefgefroren. Äh, die hatte ich wahrscheinlich irgendwann mal noch mit meiner Ex gekauft und, äh, äh, dann waren die halt im Gefrierfach und irgendwo ganz hinten im Gefrierfach. Es kann auch sein, dass da jetzt noch Sachen drin ich habe da schon lange nicht mehr, äh, ausgemistet die, äh, schon wieder sehr, sehr, sehr alt sind. Ähm, und das im Kühlschrank
<laughs> Ja, wenn es ganz hinten ist, dann verstehe ich sieht man ha sieht man's nicht.
Genau, und das im Kühlschrank war äh, oh, was war 'n das noch? Ich glaube, das war, äh, so 'ne Packung Schmelzkäse, also so eine, wo mit diesen diese dieser Scheibenkäse, der so einzeln verpackt ist. Der war dann schon irgendwie so 4 oder 5 Jahre abgelaufen.
Oh, das war 4 Jahre. Wow.
Ja, d d das, ne anders als jetzt zum Beispiel bei Mozzarella oder bei anderem Käse äh, äh, äh, der bildet ja jetzt keinen Schimmel oder sowas, ähm, de der ist halt einfach nur da und, äh, vegetiert vor sich hin sozusagen.